Äh, ne, bin ich nicht und, äh, das ist interessant, dass du jetzt darauf z stößt, ähm. Also, ich hatte jetzt, ähm, ja, 'ne sehr 'n sehr schwerer Fall von Depressionen und weil ich halt, äh, ja, mich extrem überfordert habe und dann habe ich mich mal also, anstatt halt Therapie nur Therapie zu machen und Pillen zu schlucken, hm, habe ich mich mal dahin begeben, was kann ich denn wie wie weit ist denn mein Körper darin involviert, ne, und der äh, ich meine, es geht ja nicht nur um mein Gehirn, sondern der Körper gehört ja dazu und dann habe ich bin ich auf ’n Buch gestoßen und d äh, da wird gut erklärt, was man da alles so als Nahrungsergänzungsmittel als auch als die, äh, reine Ernährung halt ändern kann und, äh, seit 2 Monaten, ähm, setze ich das schon erfolgreich um und ich merke wirklich 'n Unterschied. Also, das ist echt Hammer, äh, was für 'n also, wie positiv der Körper da drauf reagiert und dass ich jetzt mehr Energie habe und, äh, viel mehr umsetzen kann.
Ja. Ja. Ja. Mhm, mhm. Ist's ist das Thema gesunde Mahlzeiten auch mit anderen Zielen verbunden, wie zum Beispiel Gewichtsreduktion oder Gewichtsaufbau manchmal auch?
Ach, ich müsste mal abnehmen, ja, also, ähm, das auf jeden Fall, aber da habe ich mich momentan entfernt, weil das mir einfach nur Druck macht, also, und diesen Druck brauche ich grad nicht, weil, wie gesagt, mein Fokus liegt grade auf auf dem Finanziellen, weißt du? Ich meine, ich bin nicht über ich meine, gut, ich habe 10 kg zu viel, ähm, das ist auf
Okay, okay. Mhm, mhm. Ja, ja, völlig klar. Ja, ja, ja. Ja. Aber ist noch nicht gesundheitsschädlich? Ja, ja, ab okay, danke.
Ne, m m, mm, ne, das sind 10 kg, also das sind die Kil das sind die Kilos, die ich bei der Schwangerschaften zugenommen habe. Ach ja, und die hängen jetzt schon seit über 10 Jahren auf meinem Körper.
<chuckles> Ja. Ja, ja, ja. Wir wir alle werden mit 3 kg geboren.
Mhm, ja. <giggles>
<chuckles> Ähm, d die die du du hast gesagt, dass bei den Kindern du dir mehr Zeit nimmst und die Mahlzeiten 'n größeren Raum einnehmen, ähm, und hast gleichzeitig gesagt, du fokussierst dich natürlich auf die Arbeit, aber unmittelbar im selben Zusammenhang hast du auch gesagt, du musst dich um deinen Körper kümmern, weil ohne der Körper bist du nichts. Da sehe ich dann schon so 'n gewisses Spannungsfeld, ne, dass du, äh, j wenn wenn wir auf das eine Thema zu sprechen kommen, du jeweils das andere übergewichtest und und und andersherum, also, äh, ich habe nicht den Eindruck, dass es in im Gleichklang läuft.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ah, interessant, okay, und was wäre da dein Tipp? Wie komme ich da in den Gleichklang? Wie

Ähm, ach Gott, <chuckles> da geht's weiter. <laughs> Nein, nein, nein, für mich jetzt. Für für mich jetzt, nicht für dich.
Ne, ne, weil also, der Hintergrund der Frage ist ja, ob ob ob ob ob jetzt die Kinder zum Beispiel da beim Abendbrot dabei sind und und dann feste Zeiten zum Beispiel etabliert sind. Oder du hast gesagt, du bist eher so im Flow-Bereich unterwegs, deswegen frage ich, ob's da Rituale gibt.
Ja, also, äh, mein I ja. Ja, ähm, also schon. Also, die Rituale gibt's, wenn wenn meine Kinder da sind. Also, die sind eine Woche bei ihrem Vater und eine Woche bei mir. Und dann wenn ich alleine bin, dann sieht's hier auch so 'n bisschen aus. Ich räume dann nicht auf. Der Ketchup, äh, von 2 Tagen steht immer noch aufm Tisch, sehe ich grade. Und, ähm, ja, da da floate ich so rum und fokussiere mich aber eigentlich so ja aufs Geld verdienen, weißt du, weil das jetzt auch wichtig ist, weil, ähm, ich habe 'ne Verantwortung mir selbst und meinen Kindern gegenüber. Und, ähm, ja, also wir haben wenn die Kinder da sind, ja, dann haben wir auf jeden Fall geregelte Mahlzeiten. Aber die Kinder also mein einer Sohn, der isst alles und der andere, für den muss ich immer extra kochen, der isst wirklich nur Pommes und Hähnchen, Cordon Bleu u und Nudeln mit und Nudeln mit Pesto. Und wenn ich sage: „Junge, du musst mal Obst und Gemüse mit rein bringen“, ach, so schwierig. Und dann sehe ich natürlich, was der isst, 'ne Pommes und dann denke ich mir so: „Boah, ich will auch Pommes.“ Aber, ähm, das ist sehr schwierig, ähm, ja.
Ah, okay. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Okay. <laughs> Ja, ja, das Übliche, ne? Ja. Okay. <laughs> Ja, ja. Wie unterscheiden sich denn deine Mahlzeiten in der Zeit in in der Woche, in der du alleine bist, zu den Mahlzeiten, wenn du mit den Kindern zusammen bist?
Ja, also die unterscheiden sich schon sehr groß. Also, wenn ich alleine bin und ich so auf die Arbeit fokussiert bin, dann ja, dann mache ich mir halt schnell mal 'n Brot, ne, dann anstatt mich hinzustellen, um um zu kochen. Ähm, das ist dann schon ehrlich so. Dann geht's schnell, schnell, schnell. Ähm, aber wenn die Kinder da sind, dann habe ich halt mehr den Fokus auf die Kinder und dass sie ihre Mahlzeiten bekommen und dass es halt gesund ist, ne? Und dann sch klar, dann spanne ich mich halt automatisch mit ein. Das ist dann ganz klar.
Mhm, mhm, mhm. Ja, ja. Ja, ja. Okay, das das heißt, diese diese gesunde Mahlzeiten, die werden in der einen Woche mehr berücksichtigt als in der anderen Woche. Ist das richtig zusammengefasst?
Mhm. Genau. Ja, das ist richtig zusammengefasst.
Okay, hast du denn in der in der Allein-Woche dann auch 'n 'n Rhythmus, wann Ma äh, wann du Mahlzeiten zu dir nimmst oder wie wie groß die Mahlzeiten entsprechend sind?